أنا كنت عايزك كده تحكِي لي أنت شايف إزاي إن أنت ممكن تحافظ كده على احترامك للكبار، وفي نفس الوقت بقى تعبّر عن رأيك بحرية، يعني من غير ما تحسسهم إن أنت مثلًا بتتجاوز، أو بتعدّي أمور مثلًا كده يعني بينك وبينهم؟
والله ال الأمر صعب أوي يعني فكرة إن أنا يكون عندي رأي مثلًا في موضوع ما، وباكلم حد كبير زي والدي كده وعايز أوصَّل له الرأي ده بحيث إن مثلًا م ده ممكن يتعارض أو هو ممكن يعترض عليه و و وأنا يبقى م متشبث بالرأي ده وهو ما يتجرحش، بتبقى حاجة صعبة يعني صعبة على النَفس أوي. بس
امم. ممتاز. بتحس إن أنت في ثُقل عليك أو عبء يعني؟
امم، آه بالضبط، لأن مثلًا ده والدي. مثلًا عايز أقول له حاجة وعايز عايز أق أقول له رأيي في حاجة مُعيّنة ممكن هو يكون أنا م أنا شايف إن هو مش حي ح مش حيتقبلها أو حيرفضها، فبيبقى صعب عليَّ بس أنا باحاول ويمكن أنا مريت بحاجات زي كده، وحصل فعلًا إن أنا كان ليَّ رأي وكده وحب حبّيت، بس في بعض التدابير كده أنا اتعلمتها يعني من خلال خبرتي في الدنيا وفي الحياة، إن أنا ممكن أوصل للحكايه دي. امم.
أنت شايف بتبقى حلو أوي. أنا بس عايزك تقول لي أنت لمّا بتحس بإن أنت يعني آآ مُرهِق أو مش بالنسبة لك م مُثقِل عليك أو في تعب كده. آآ السبب هنا الرئيسي علشان هو بينك وبينهم تربطك علاقة قوية جدًا زي أب مثلًا؟ يعني هل هتختلف لو واحد كبير في السِن غير والدك؟
أيوه. والله هو يمكن والدي الموضوع بيبقى حسّاس شويّة، لو واحد كبير تاني هيبقى الموضوع أقل صعوبة، مش هنقول صعب مش هنقول مش هنقول سهل أوي، لأ هيبقى صعب بس أقل صعوبة، لأن الأب برضه
آه، آه. يعني أنت ب بالنسبة لك الموضوع امم، الموضوع لو هو كأب بيختلف لو موضوع كحد تاني إيه، كصديق أو مثلًا حد أكبر منّك، طيّب احكِ لي مثلًا عن موقف حصل بينك وبين والدك، حسِّسك بأن أنت قُلت رأي مخالف، وهو زعل أو أخد مثلًا اتجاه تاني غيرك أو حصل كده.
كبير، آه. آه. آه. أقول لك يا سيدي آآ، في مرّه جه عريس لأختي، العريس ده أنا آه أنا عارف عارفُه كويّس أوي يعني ودارسُه وعارف إنّه هو لأ مش مناسب، يعني الشخص ده بصفاته وبإمكانياته المادية وكده ما ينفعش ي يدخل بيتنا أبدًا، لأ ده ما ينفعش، والدي كان شايف إن الشخص لأ، لأ مناسب لأختي، يعني
كويس أوي. جميل. جميل أوي. أنت شايف طيب إن هو قال رأيه إن هو مناسب لأختك بناءً على إن هو ليه مثلًا وجهة نظر غيرك في حاجات تانية، والَّا ما كانش أصلًا الشخص يعرفُه؟
آه. لأ مش الفكرة مش الفكرة يعني أنا والدي كان موافق، وأنا اللي ما كنتش موافق، يعني والدي كان عايز الشخص ده، وأنا مش موافق أنا ما أ أنا آه أنا أنا أنا بنيت
آه، ما أنا فاهمك اللي أنا أقصدُه ان والدك كان موافق علشان كان مُلِّم بالشخصيّة زيك، والَّا هو موافق بس لمجرّد إنّ هو يعني واحد واتقدّم وشاي حاسُه موافق وخلاص، يعني يعرف سك سلوكياته زيك وحالته المادية وكده؟ امم.
إن فهمت سؤالك، فهمتك، فهمتك، فهمتك، هو يمكن والدي كان موافق علشان إيه، إن إن شايف أختي سنّها كبَر فأي عريس هييجي لها هي ي ياخدها ما فيش مشكلة يعني ع دي عادة عندنا إحنا كمصريين كده إن البنت لمّا بيكبَر سنّها في الجواز وكده، بيبقى إيه، بتبقى تقيلة شويّة وآه وبيبق آه ويبقى الأب نِفسُه ي نِفسُه يجوّزها، والأم نِفسَها تجوزها، ف بالضبط، فده كان أوّل عريس جاي يتقدّم لأختي، بعد إن هي سنّها بدأ يكبَر وكده، فهو وافق على طول، أنا ما كنتش موافق، لأن أنا عارف الشخص ده كويّس، آه جايز يكون عنده فلوس، و آه جايز يكون عنده فلوس وبتاع، حيعيشها وكده، يمكن أنا حتّى كنت شايف الفلوس دي لا هتعيّش ولا غيرُه، بس أنا إيه، يعني أنا أنا أنا فاهمُه وشخصيته مش كويّسة، عنده صفات مش تمام يعني ما ما ينفعش، م آه، آه يعني م من من كل ناحية من كل زاوية، طب أبويا عايز عايز ي يجوّزه يجوّزه للبنت طَب أنا وأنا عايز أنا عايز أقنعُه إن الشخص ده يعني إيه، مش كويّس فأنا رأيي مُختلف كنت في حيرة أوي أوصلّها له إزاي يعني أجيبها له إزاي، كنت محتار. حاولت الأوّل أوصلّها له بنفسي، يعني بطريقتي، آآ، قال لي: "اسكت اسكت أنت مش عارف حاجة"، قلت له: "يا بابا يعني ما ينفعش ده ازاي يخش بيتنا يعني ده ده مش مناسب خالص"، قال لي: "اسكت أنت ما أنتش عارف حاجة أنت لمّا تكبر هتبقى عارف ال اللي أنا عارفُه"، وبتاع ونهَرني كده، <tsk> لقيت الموضوع يعني طَب أنا لمّا أقعد بقى هتحايل عليه وكده، ده مصلحة أختي، وأنا باحب أختي طبعًا، اهم.
آه، تمام. بتقولوا إن هو يعني فات قطر الجواز أو كده يعني. ويفرح بيها ويشيل أحفاد، إمم. وأنت تبقى أخوها الكبير؟ كويس أوي. كان ليك نظرة فالمستقبل يعني، امم. حاولت تعمل إيه بقى؟ حلو أوي. آه. طب أنت أثناء ال النقاش اللي بينك وبينه ده، كانت أختك ساعتها موافقة أصلًا أو تعرف، والَّا لأ ما كانش ليها رأي؟
والله إحنا يمكن عندنا أسرتنا ل لمّا الأب بيقتنع بشيء بصراحة يعني هو ده طبع عندنا في الأسرة يعني، الأب اللي شايفُه يكون يعني، حتّى لو في حت حتّى في جواز وكده، اللي هو كان شخصيّة حلوة والدي وبتاع ومُهيمن شوية، فأختي كانت يعني آآ، ب بترضى اللي با اللي بابا بيرضى بيه يعني، فهي يعني تقريبًا كانت إيه، وكانت نفسها تتجوّز هي كمان، لأني كانت شايفة أصحابها كلّهم بيتجوّزوا وكده، المهم فأنا قُلت له قُلت له مرّه و2 ما نهَرني، حسِّسني خلاص ما تتكلّمش في الموضوع ده تاني، الموضوع ده طبعًا أنا لجأت لحِيَل تانية علشان أقنعه بالرأي ده.
والأمور بتنتهي يعني. كويس. أيًا كان يعني. امم، تمام. زي إيه طيّب، يعني <chuckles> حاولت بقى تكلّم خالك أو عمك أو كده؟
بالضبط كده، يعني أنا دخَّلت حد كبير، هو مش خالي أو عمي، أنا دخَّلت ص واحد صاحبه يعني كان كويس، وهو قريّب منه خالص، آآ، وفهّمته الو آه، آه، آه، آه، لا لأ، ما اتضايقش خالص، هو أنا أنا طبعًا أنا جِبت الشخص ده ص صاحبه هيقدر يأثر عليه، لأني شايف العلاقة بينهم كويسة أوي، كلّمته وفهّمته الوضع وقلت له الشخص ده أنا عارفه كويس وعارف خلفيته، بابا متسرع بس في الرأي ده علشان عايز يي أنا ما كنتش أقدر أقول لأبويا إن هو متس أنت متسرع، بس أنا قلت لع ل ل ل ل ل لصديقه.
ما اتضايقش من إن أنت تدخَّل طرف تالت وكده؟ كويس أوي. طبعا احترامًا ليه بقى والدك، وفي نفس الوقت الموضوع كان كان هيبقى فيه يعني آه، تمام ولما قُلت له كده وحاولت تقنعه، هل صديقه فعلاً اتدخل و وحاول يقنعه؟
بالضبط، بالضبط كده. راح لأ ده طبعًا حاول، ده هو فعلًا أقنعه، لن أ ما أنا جِبت الراجل المناسب للمكان المناسب يعني، ما أنا برضو أنا ما كنتش يعني ها ما كنتش غبي، أنا ذكي، أنا ات آه اخترت الشخص الصح، هو أنا هاجيب له حد ما <laughs> جميل، فرُحت قُلت له كده، راح كلّمه والحمد لله وكان بها، فكانت دي كانت طريقة حلوة إن أنا يعني إيه، احترمت أبويا، ووصلت له رأيي بس بطريقة تانية غير مباشرة، وانتهى الأمر على كده يعني، فكان الأمر جميل.
كويس أوي. كان في ذكاء برضو. <laughs> حتة ذكاء، أيوه تمام. كويس أوي. حلو، طب وأنت لما اتقدم بقى حد تاني
أيوه.
هل ساعتها كان م يعني كان بقى مناسب وكده وتوكلتم على الله، والّا برضو كان في اختلاف في الآراء بينكم وبين والدك؟
لأ لأ، ما كانش بقى في اختلاف، يمكن بعد الم الموقف ده اتقدم فعلًا عريس تاني لأختي، وطبعًا الزواج ده أرزاق يعني، ربنا بي بعدها بفترة مش كبيرة يعني، مش بقى ك كان شاب حتى يعني، هو كان ذو أ أخلاقه كويسة و و واتقدم وكده، و ويمكن ما كانش ماديًا أحسن حاجة، بس هو كان أخلاقه كويسة، فأنا بصراحة ارتضيته وكان أبويا راضي عنه، وسبحان الله يعني هي كده جات من عند الله يعني، إحنا كده توافقنا في الرأي في الحتة ديّة، وكان بها وتزوجت والحمد لله يعني، فده بعض التدابير الواحد ممكن ياخدها مثلًا لو لو حد كبير اختلف معاه أو كده، منها أب مثلًا.
أكيد طبعًا آه ط طبعًا. تمام. هدومه كانت كويسة. حلو أوي، طب أنت دلوقتي بالنسبة لك بقى غير الأب بقى، لو أنت اختلفت مثلًا مع مثلًا مديرك في الشغل، أو يعني حد أكبر منك في ال مش في السِّن في القيمة، بس أنت للأسف يعني شغال تحتيه، يعني ممكن نقول مثلًا شاب أنت سنّك كبير آه شاب مثلًا عنده عنده سُلطة وأنت شغال تحتيه وأنت عامل وهو مثلًا شغال مدير، هل هنا احترامك بيختلف لو هو آآ، لو من ف من سنّك مثلًا ومعاه وف مدير، هل هنا الاحترام بيختلف شوية؟
تمام. أيوه. أيوه، عنده سُلطة عليَّ مثلًا يعني وكده آه، فهمتك آه، فهمتك. فهمتك. امم. هو مش فكرة الاحترام، الاحترام ده موجود مع ك م منّي لكل الناس، لإن ده طَبعي ودي تربيتي. أمّا فكرة إن أنا مثلًا لو عايز أقنِع مُديري بشيء مثلًا أو أقنِع اللي فوقي ده على أساس إنه هو أعلى رُتبة منّي و وهو في إيده مثلًا زِمام الأمر وكده، ه هل أ أقدر أقنِعُه بحُرية مثلًا ب برأيي بحُرية والّا هيبقى مثلًا هاحُط اعتبارات للكلام ده؟ حصل طبعًا يعني ك حصل معايا في وظيفتي أ ويمكن ما حصلش معايا أنا، ده حصل مع كل الناس، يعني ده بيحصل. أنت أحيانًا بتشوف حاجة أحسن من مُديرك. موقف في الشغل مثلًا آه.
كويس. حلو. طب وحصل وجيت جيت على نفسك يعني؟ آه. بس اللي أنا كلّمني عن حتّة ليها علاقة بيك أنت كان مثلًا مُديرك أ قال لك رأي وأنت شايف إنه رأي غلط، ولكن عشان هو مُدير فأنت احترمته لأجل رأيه علشان بس هو مُدير.
هي مش مسألة رأي بقى، هي مسألة إيه؟ آآ أ آآ، كان كانت مصلحة جاية للشغل. يعني أنا شايف إن إن المصلحة دي لو لو أنا عملتها هتبقى مصلحة ليّا أنا شخصيًا ومصلحة للشغل. يعني دي كانت حاجة ح حاجة في شغ في شغلي مثلًا هاعملها دي كانت هتبقى هتبقى ليها عائِد عليّا كويس وعائِد للشغل. كان المُدير بصراحة يعني شوية يعني إيه، مش نفسيًا معايا كده، في شوية نفسنة يعني ما ما تفهمش. نَفسَنَة ده مصطلح مصري يعني إيه، شايل منّي شويتين يعني. فما كانش بيقبل منّي أي حاجة حتّى لو صح. يعني حتّى حاجة زي كده.
إمم. كويس أوي. ممتاز. آه. يعني أنت بالنسبة لك كان هو حطَّك في دماغة في حتّة اللي هو مهما تقول صح أو غلط لأ، أنت رأيك بالنسبة لي مُنتهي.
آه. آه، آه، آه. من جوّاه كده يعني أنا كنت باحس كده يعني لإنّه كان بيتعامل مثلًا مع الناس التانية اللي في الشغل بطريقة، وأنا معش فأنا كنت فاهم كده. فجِه الموقف ده قدّامي إن أنا كنت ممكن أعمل الحاجة دي وكانت خاصة بيّا أنا يعني بشغ بالشغل ال اللي ممكن أنجِزُه في عملي ده. هيعود عليّا وعلى العود بالشغل بي ت فكنت باتكلّم فيها وخلاص وكنت أنا ق مٌقتَنِع إن أنا هاعملها وبتاع ومفكَّر نفسي عندي حُرية إن أنا ممكن أعملها وبتاع، راح واقف لي. راح آه صدِّني. استخدم بقى سُلطته كمُدير وك كرئيسي في العمل
جميل أوي. لكن بعد كده وقفوا قدّامك أو كده. وساعتها أنت حسّيت مثلًا بإن أ يعني في ظُلم أو حاجة واقعة عليك والّا انهزام. إمم.
حسّيت بانهزام طبعًا. حسّيت بانهزام وانكسار طبعًا و وخيبة أمَل. يعني لمّا أنت تمنعني من حاجة دي هترقِّيني وهتعلِّيني وهيكون وأنت ك تعمل كده عشان بس مُجرّد إن أنت من جوّاك فهنا اختلفنا بقى. طب أقنِعُه إزاي، أجيبه إزاي. ده ده لو أنا جِبت له يعني نعم؟
إمم. وقُلت تقنعه ساعتها؟ حاولت تقنعه أنت بعدها، والَّا أنت لأ يعني حاسس بأن الموضوع مش
والله أنا حاولت ح ح حاولت أقنعه وبتا وكده بس ما كانش في فايدة، طبعًا ال الشغل ب بقى دلوقتي هنا ما فيش حاجة اسمها أدخّل له صاحبه وكده لأ، الشغل في قوانين بتحكمنا، أنا اضطريت يعني آسفًا إن أنا أرفع شكوى ل للي أعلى منه وأقدمها، و وآه طبعًا ما هو كده خاف على نَفسه، آآ، رفعت الشكوى للي أعلى منه، اتدخلوا وقالوا وحسموا في الأمر يعني، هل فعلًا الحاجة دي هيبقى فيها نفع للموظف ده ونفع لل للشركة اللي هو شغال فيها، وقرروا فعلًا إن الموضوع هيبقى فيه نفع يعني هيعود
طبعًا أكيد. آه، هو اتصرف ساعتها؟ طبعًا أنت بالنسبة لك لما حصل كده وبقى هم اتدخلوا بقى هو حطّك في دماغه أكتر.
لأ حطني في دماغه أكتر إيه، ده هو اتنقل أصلًا يعني ما هُم هُم س إحنا عندنا الشركة ما فيهاش ما فيهاش حتة عواطف ديّة، أنت ما دام كنت محطوط في مكان، وأنت كنت هتضر المكان ده أو هتفوّت على المكان ده هو يعتبر شغل خاص، والشغل الخاص أنت عارف ل بيبقى ليه قوانين.
يعني أنت بالتالي كنت سبب في إن هو فعلًا يتنقل من مكانه لمكان تاني.
آه، كلمة سبب دي بتألمني شويّة يعني بس أنا ما كانش عن قصد، يعني هي <laughs> معلش هو اللي هو اللي اضطّرني.
<laughs> يعني امم، لأ طبعًا بس هو كل شخص أكيد بيبقى متحمّل نتيجة تصرفاته فأكيد هو إضطرارك للي أنت عملت كده، هو أكيد يستحقه يعني، طب هو
آه، آه، آه، هو طبعًا أنا زي ما قلت لك ده شغل خاص يعني ما ما فيهوش ما فيهوش آآ، طبطبة أنت كنت ما في مكان و و واستغلّيت حاجاتك الشخصيّة، و أو مثلًا آآ، الأمور الشخصيّة في في الشغل، لأ أنت كده برّه، وعلى فكرة ما كانوش بيدّوا فرصة تانية بيدّوا فرصة تانية هم نقلوه خالص يعني يمكن رحموه إن هم نقلوه من ال من الوحدة اللي أنا كنت فيها لوحدة تانية، و و وكان بها المشروع وأنا عاد عليَّ فأنا برضك لجأت يُعتبر لطرف تاني، بس طرف تاني بقى كان يعني في ايدُه القرار برضه، امم.
امم، تمام. طب أنت يعني يعني بعد الموقف اللي حصل ده، هل في موقف اتعرّضت له مثلًا حسّيت فيها إن أنت تقدر توازن بين الاحترام وبين الصراحة؟ يعني شخص مثلًا قال لك أنا عايز منّك تعمل كذا، كذا، كذا هو مثلًا أعلى منّك في السُلطة وأعلى منّك أو ما بلاش السُلطة، أعلى منّك في حتّة إن هو آآ، يعني سنًّا، والحاجة دِيَّة كانت آآ، غلط إنّك تعملها بس احترامًا ليه، عايز تعم عايزك تعملها له، هل صراحتك هنا كانت أقوى؟
أيوه. اهم. على فكرة أنا أنا فهمت سؤالك، أنا فهمت سؤالك أنا أنا أنا أنا أنا ليّا طبع معيّن كده، يعني آه، آه ممكن أكون يعني عندي شي شويّة من الخجل شوي من الكسوف ممكن والحياء ده بيمنعني من حاجات كتير وكده، بس فبعض المواقف ال ال ال الهامة، الهامة لأ يعني بوقّف الاحترام سكّة، و و و و -و وال وال والصراحة سكّة تانية، يعني إذا كان الموقف ب آه
كويس. جميل أوي. آه. بالنسبة لك حاسس إن الاتنين ما يتقابلوش يعني؟
آه. أنت أنا باحترمك، بس الصراحة ما هي بس الاحترام ده خُلُق وعالي، والصراحة خُلُق عالي. اللي مع ماشي أنا ما يِقلِّش من احترامك إن أنا أقول لك الصراحة. بتحصل وحصل تنتي
جميل أوي. جميل. أنت بالنسبة لك خبرة حياتك كانت من ضمنها إن هي يعني علِّمتك الاحترام والصراحة؟ يعني هل خبرة الحياة، والّا أنت من ساعة ما أنت مثلًا دخلت الشغل ما كنتش زي دلوقتي، يعني الموضوع بيختلف معاك من سَنة للتانية؟
اهم. أيوه. لأ اختلف طبعًا. يعني طول ما أنت صغير ما بتبقاش ناضج، ومش مُدرِك للحياة كويس برضك و و وما كانش ه لسّه مَر عليك تجارب كتير. أما بتكبر سَنة عن سَنة بتمُر بتجارب كتير بتخلّيك أكثر نُضجًا و و وتقييمًا للمواقف. ومنها مثلًا فكرة ال الصراحة، وال والاحترام. هل الصراحة بتتعارض مع الاحترام والاحترام بيتعارض مع الصراحة؟ لأ، لأ، لأ. اتعلِّمتها طبعًا م يعني اتعلِّمتها بالتدريج مع مع كِبَر مع كِبَر السِن مع ال التجارب اللي ممكن أمُر بيها في شغلي، في حياتي، في التعامل مع الناس وكده.
حلو أوي. حلو. قُل لي مثلًا يعني أنت أنت طيب جميل أوي. أنت طب أ مثلًا قُل مثلًا بعد مثلًا كام شُغلانة ممكن تقدر تقول لي بدأت فعلًا تكون واثِق في نفسك وعندك الكَم من المعلومات، وكَم من الخبرة إنّك تحترم في وقت الاحترام وإن أنت ت تقول صراحتك في وقت الصراحة وإن أنت ما تخافش وقت ال التوتُّر أو كده بعد مثلًا كام وظيفة أو بعد كام ش سَنة شغل؟
هو يعني مش مع كام وظيفة ممكن كام سنة شغل، ومش شغل بس يعني ممارسة ممارس ممارسة حياتية عامةً، آه يعني ب بصفة عامة كده يعني إيه، بعد مرحلة الجامعة أنت بتبقى لسه يعني شاب خام ما واجهتش حياتك آآ، بتبدأ تشتغل بتبدأ تحتكّ، تتجوّز تتعرّف على أسرة تانية، تبقى في مصاهرة، في زواج، الفترة دي كافية لتغييرك، يعني فترة الجواز وترتيبات الجواز، ودخول الأسرة مع أسرة، والمشاكل اللي ممكن تعترضك ومش عارف إيه وكده، ف
كويس. أو حياتك، آه، تمام. جميل أوي. جميل أوي. أ آه استنى بقى، عشان المشاكل اللي ممكن تحصل لك دي، لو أنت شخص مُقبِل ع زيك كده لسه في بداية حياته، ومُقبِل على إن هو حيشتغل وهيبدأ فعلًا يعني مشاكل تقابله في حياته، إيه هي النقط اللي ممكن ي يحطها في حياته كده، تكون مثلًا متوازنة بين الاختلاف في الآراء وبين النقاش بإحترام؟ تقول له إيه النصايح يعني 4 5 نصايح سريعة كده؟
اهم. تمام. والله بُصّ، أنت آآ، الاحترام في وقته وال والنصيحة والنصيحة في وقتها، رأيك ما تفرضهوش بعصبية، افرضه بذوق كويس، هيقُبَل وهيُستمع واحترم الكبير اللي قدامك سواء أب أو غيره.
جميل. تقصد يعني إن كل حاجة ليها احترامها في وقتها؟ كل حاجة في احترام وقتها، وإن فرض النصيحة أو فرض ال يعني كلامك أو وجهة نظرك ما يكونش فرض في كل الأوقات.
أيوه. بالضبط كده. بالضبط مش ب ب ب بغباوة يعني الواحد كده بذوق يفر مش يفرض بقى يقول رأيه، وب بحُريّة ما فيش أي مشكلة يعني.
تمام دي كانت يعني النصايح المهمة جدًا ف صراحة أنا باشكرك شكرًا جزيلًا على النقاش الجميل ده، وأنا انبسطت جدًا معاك صراحة.
على إيه، أشكرك شكرًا جزيلًا، العفو.